Ouais, ouais, ouais, ouais et tu vois? Des sports, heu, qui moi qui s qui me paraissent obscurs mais je peux imaginer, hem, le faire c'est, par exemple, tir à l'arc ou tir à la carabine. C'est des sports on n'y pense pas d'un coup mais c'est vrai que ça pourrait être original tu vois? De de se mettre à ça.
Mouais. Ouais je pense que je pense que par contre ceux là, c'est un peu plus mental, heu, ça ça ça doit demander du physique également quand même parce que je pense que tirer à l'arc, heu, en continu ça doit jouer sur, heu, les épaules on va dire mais mais ça doit être très mental, heu, où tu dois être concentré, très, très concentré pour pouvoir viser ou mais ouais c'est c'est vrai que c'est d'autres sports c'est vrai que c'est intéressant de voir tous les sports qui existent.
Ouais, c'est mental, ouais. Ouais. Ouais. Bah, il y en a tellement ouais et là, il y a c'est là c'est des pur sport plus, heu, compétition avec toi même presque pour, heu, viser la cible. C'est c'est intéressant de voir, hem, toutes les composantes de sports un peu différentes, les objectifs, mais c'est ouais, c'est c'est assez intéressant.
Ouais. Et le golf, tu as déjà essayé le golf? A part le minigolf.
Oui, oui, j'ai ouais j'ai déjà fait du golf. Quand j'étais jeune j'ai commencé très tôt le le golf et heu, puisque je sais pas, je voyais, heu, mes parents en en faire et je je par mimique, heu, je faisais un peu de golf et puis je me suis mis un peu là-dedans, mais bon, j'en ai pas fait très longtemps en club et tout, mais ouais ça c'était très drôle aussi et ça encore une fois, c'est très mental, très c'est acrobatique et
Ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est pareil ça ça p ça paraît simple au 1er abord quand tu vois mais c'est super dur. J'ai essayé et j'ai c'est vrai que tu tu veux absolument mettre de la force pour tirer dans la balle et puis finalement, heu, c'est pas ça qu'il faut c'est c'est toute la technique qui compte.
Ouais.